Ben yurt dışına çıktığımdan beri, emm, anksiyete yaşıyorum. Eee, yani, tıbbi olarak bu böylece tespit edilmiş değil ama ben yaşadığımı bildiğim için o şekilde aslında adlandırıyorum diyebilirim. Yani, bu hem, eee, anksiyete atağı şeklinde oluyor hem de sosyal olarak sosyal anksiyete de, eee, bence yaşıyorum. Eee, bu durumdan biraz bunalmış ve, eee, yorulmuş, eee, şekildeyim açıkçası. Çünkü başa çıkması, eee, zor olabiliyor hakikaten. Eee, yaşamamayı dilerdim ama, eee, böyle bir problemim var uzun zamandır.
Hı hı. Anladım. Anladım. Hımm. Yani, bunu öncelikle duyduğuma gerçekten üzüldüm. Eee, zor olmalı her şeyden önce yurt dışına çıkmak, eee, ve bu sürece adapte olma, kendi içinde bir, eee, t stres kaynağı, ııı, olduğu için, eee, bununla birlikte anksiyete ataklarının da artması belki karakteristik olarak belki utangaç bir yapıya mı sahipsin, bilemiyorum ama, eee, bu süreçte kendini, işte, söylediğin gibi öncesiyle karşılaştırdığında aslında, eee, bu taşınmadan sonra bu süreci yaşadığını anlıyorum. Benim bu taşınmayla ilgili bir birkaç sorum olacak. Özellikle bu taşınma sürecin çok sıkıntılı mıydı? Eee, taşındığın ülkede ne gibi sorunlar karşılaştın ve bu ataklar bunların hangisine denk geldi diye sormak isterim.
Evet. Evet. Tabii. Eee, aslında, eee, taşınma sürecim sıkıntılı değildi. Iıı, biraz böyle mesleğimi bırakmaya çok gönüllüydüm ve, eee, yeni bir hayata, ııı, atılıyormuş gibi hissediyordum. Sanki tekrar, işte, 18 yaşında olacağım ve yeni bir hayat seçebileceğim şeklinde. O yüzden heyecanlıydı, yani hâlâ öyle, kötü anmıyorum. Ama bir iş kaybı yaşadım. Ama anksiyete ataklarımın, ııı, çoğunluğu bence, eee, ailem ve köpeğimle ilgili. Yani onları ardımda bıraktım ve, hani, onların sağlığını kontrol edemiyormuşum gibi hissediyorum. Ailemden ziyade, sonuçta onlar bir birey, hani, ne bir şey olsa doktora gidebilirler ya da meramlarını anlatabilirler ama arkada bıraktığım o köpeğim böyle, eee, birazcık o bana şey oldu, anksiyete, eee, sahibi olmama sebebiyet verdi. Eee, burada da daha sonra köpek bakmaya başladım ve, ımm, aynı şekilde anksiyete ataklarını başkalarının hayvanları üzerinde de yaşamaya başladım. Yani, böyle, "Nefes alıyor mu acaba?" şekline varan şeyler. Iıı, bu şekilde. Sosyal olarak da evet, bir ortama girmekte zorlanıyorum, o yüzden oluyor zannediyorum ki.
Güzel. İyi. Evet. Hı hı. Hıı, ilginç. Anladım. Emm, yani, her şeyden önce üzüldüm köpeğinden ayrı olmana. Eee, tabii ki o bir be büyük bir bağ. Eee, evet, iii, dediğin gibi ailenle görüşüp, işte, videolu call yapıp, eee, çağrı yapıp, eee, videolu bir şekilde insanları, eee, ulaşabilirsin ama, eee, tabii köpeğinle bunu, ım iii, bir şekilde t telafi edemiyorsun bir yandan tahmin ediyorum. Eee, uzaktasın. Eee, anladığım kadarıyla da, eee, çok ciddi derin bağların varmış, eee, köpeğinle ilgili, köpek dostunla ilgili. Eee, öncelikle, eee, köpek dostunla ilgili olarak, eee, evde, iii, bıraktığın, ayrıldığın, yaşadığın özel bir olay, eee, bir anı mı, bir bir, eee, bir şey mi oldu da bu sebepten dolayı ataklar yaşamaya başladın?
Teşekkür ederim. Evet. I hı. Evet. Eee, aslında olmadı. Iıı, benim, eee, köpeğim basık burunlu bir köpek. Dolayısıyla genetik olarak sağlıklı nefes alamıyor ve, eee, sağlıklı nefes alamadığı için ben, eee, bilmiyorum bunun tıbbi bir açıklaması var mıdır ama böyle burnu tıkansa nefes alamadığı için, eee, başına kötü şeyler geleceğini düşünüyorum. Aslında bu da başlı başına bir anksiyete bence. E, dolayısıyla o uyurken de böyle horlayan da bir köpek. Horlamadığı zaman parmaklarımı şöyle burnuna yaklaştırıp nefes alıp almadığını kontrol ediyordum. Eee, yani, demek ki aslında Türkiye’deyken de varmış, şu an anlatırken fark ettim. Daha sonra burada da aynı köpekten bakmaya başladım. Hani, o konuda tecrübem var diye, böyle, eee, bir, iii, köpek annesiyle arkadaş olduk ve bana bırakmaya başladı köpeğini. Böyle gece 03.00-05.00 oluyor, ben yatağımdan kalkıyorum, köpeği kontrol ediyorum, sonra geri uyuyorum. Eee, bu tarz şeyler olmaya başladı daha sonra.
Evet. Evet. Evet. Hı hı. Olabilir. Hı hı. Anladım. Yani, eee, t her şeyden önce tabii yaptığın davranış çok, eee, ilgili, çok da derinden tabii ki bir yandan da korumacı ve anaç bir yapı. Özellikle tabii burunu bu bar basık burunlu, eee, bu hayvan kardeşlerimizin, eee, maalesef dediğin gibi sorunları olabiliyor bu şekilde, nefes sorunları ve, eee, ama orada tabii şununla ilgili bir şey daha sormak isterim: Yani, bu araştırmaları hiç yaptın mı bununla ilgili? Örneğin burnu basık bu hayvanların nefes sorunları yaşadığında, eee, nasıl bir yol iz izlenmeli? Aslında çünkü örnek veriyorum çok basit. Burnu burnu tıkandıysa ağızdan nefes alma noktasında başka fiziki sorunlar yaşayabiliyorlar mı? Bunları hiç araştırdın mı?
Evet. Tabii. Hı hı. Iıı, aslında hayır, emm, çünkü açıkçası böyle okuyunca da ya da onun içine girince de kendimi iyi hissetmediğim bir noktada oluyorum. Biraz, hani, kaçmak, ııı, deniyorsa eğer, belki de biraz böyle göreceğim, duyacağım ya da okuyacağım şeylerden kaçıyorum. Belki de iyidir bu, a, hiç böyle düşünmemiştim. Eee, belki de, yani, burnu tıkandığında ağzını açması çok normal ama, eee, tabii mantıkla açıklanamayacak şekilde endişelendiğim için ben okumaktan aynı şekilde, eee, kaçtım, evet, okumadım maalesef.
Olabilir. Tabii. Eee, çünkü bu soruyu şöyle, eee, basitleştirmeye çalıştı çalıştırırken, yani, konunun özüne aslında ilk, yani, ilk hani şey gibi düşündüm, yani, biz burnumuz tıkandığında insanlar olarak da, eee, işte, eee, nasıl nefes alınır, insanlar ne yapar, işte, ya da çocuklar eğer burnu tıkalıysa ağızdan nefes almaya devam eder, ağızdan uyumaya devam eder, eee, ve bu aslında bir refleks, eee, hareketidir. Aynı şeyin hayvanlar için de geçerli olduğunu varsayarsak, eee, bu süreçte bunu sana hatırlatmamın sebebi bu kaçışlarından çok birazcık da bardağın öbür tarafına bakmayı. Çünkü çok endişelenmen, çok böyle, eee, hassasiyet göstermen çok güzel bir duygu ama bir bunu aşırı yaptığında sa aslında sana zarar vermiş ve as ve de söylediğin gibi anksiyete atakların başlamış. Eee, tabii ki, emm, ben sana bu konuda tavsiyeyi, eee, verirken de bu profesyonel, eee, tavsiye olarak sana söylemiyorum. Bi gerektiği durumda tabii ki profesyonel ta de destek alman da önemli eğer bu atakların artarsa ama bunun dışında, eee senin de az önce konuşurken bahsettiğin gibi, eee, doğas doğanın kendi içindeki bu, eee, se eee, göre tanıyan sirkülasyonu, işte, doğanın kendi refleksleri, eee, bu, eee, kar hayvan kardeşlerimizin de bir şekilde, eee, bu doğanın içinde bir parçası ve bu genetik olarak burnu baskın olmasına rağmen ama bir yandan da reflekslerinin de gelişmiş olabileceği kısmını sana hatırlatmak istedim biraz daha iyi hissetmen için.
Hı hı. Evet. Doğru. <chuckles> Haklısın. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Eee, teşekkür ederim. Eee, hakikaten, eee, yani söylediklerin çok doğru. <smacks lips> Eee, yani akılcı bir noktadan baktığımızda zaten onun, eee, burundan nefes alamadığı senaryoda refleks olarak ağzını açacağını, hani, düşünebiliyor olmam gerekiyor. Eee, zannediyorum, biraz da uzakta olunca da, ımm, <tsk> daha fazla artıyor ya da belki genetik yatkınlığım var, artık bilemiyorum. <chuckles>
I hı. Olabilir. I hı. Şöyle de bir tavsiyede bulunmak istiyorum mesela, eee, sadece hatırlatıcı olması için. Eee, örneğin, hayvan dostlarımız, eee, kedilerde, köpeklerde de, birçok hayvan dostumuzda da, eee, heyecanlandıklarında bile aslında burunları normal çalışırken bile yine ağızdan nefes alıyorlar. Yani, bu refleks onlarda mevcut doğal doğa doğaları gereği ve heyecan duyduklarında bile daha çok ağızları, çı dilleri dışarı çıkıyor ya hani. Eee, o çok sevimli hâle geldiklerinde bile ne kadar heyecanlı, eee, bir süreçten geçseler de refleks orada da mevcut. O yüzden bu resmi sana biraz hatırlatmak istedim ki, eee, bu iyi yönlerine biraz odaklanırsan, özellikle bu kadar özlem duyarken, eee, sürecin kendisi belki birazcık daha yavaş geçebilir ama bunun dışında, tabii, burası ayrı bir konu, eee, aynı şekilde burada, eee, meslek değiştirmeyle ilgili de bir süreç var. Yani sadece 1 tane faktörden dolayı değil. Eee, ülke değiştirmek, meslek değiştirmek, iş kaybı yaşamışsın, ailenden uzaktasın. Yani anksiyete sebebin sadece köpekler olmayabilir ya da köpek, dostun olmayabilir tabii. Bunların bir araya gelmesinden belki de, eee, çoğalmış olabilir. Peki, bu meslek değişimiyle ilgili ve iş kaybınla ilgili olarak bir çözüme ulaştırdın mı ya da süreçte, eee, bunu nasıl yönetiyorsun? Biraz bunu konuşmak isterim.
Tabii. Hı hı. Doğru. Kesinlikle. Hı hı. Evet. I hı. Tabii, kesinlikle. <chuckles> I hı. Eee, aslında şöyle, bir çözüme ulaştırmadım, emm, çünkü uzun bir yolculuk. Yani ben şu an ana dili İngilizce olmayan bir ülkede yaşıyorum ve dolayısıyla buranın, ııı, dilini öğrenmem gerekiyor benim mesleğimi iyi bir şekilde icra edebilmem için. Yani, belki bir 10 sene önce taşınmış olsaydım İngilizce dilinde daha kolay iş bulunuyor olabilirdi ama şu an göç çok yaygın ve daha rekabetin olduğu bir ortam var. Dolayısıyla işimle ilgili açıkçası, eee, herhangi bir şey yapmıyorum şu an, yani çalışıyorum bu arada. Ama, eee, diplomasına sahip olduğum, ııı, mesleği yapmıyorum diyebilirim. Bence dışarıdan çok bu durumu, ımm, bu duruma üzülmüyormuş gibi ya da çok takmıyormuş gibi dursam da her ne kadar, eee, eminim ki bu psikoloji de yani benim içimde böyle yer almıyor, ben buna eminim. O yüzden, eee, bunun da senin dediğin gibi anksiyete ataklarıyla, eee, baş gösteriyor olması yani bir tek aslında köpeğimi özlemem değil de aynı şekilde bu meslek kaybının da, eee, buna dâhil olduğuna, eee, ben de düşünüyorum kesinlikle.
Evet. Tabii. Doğru. Evet. Olabilir. Hı hı. Evet. İlave olarak tabii dil bariyeri burada senin mutlaka, eee, içinde ister istemez bir, ya birçok insan için çünkü bu böyle. Dil bariyeri birçok alanda ve işinin alanında da senin de dediğin gibi İngilizce daha 10 yıl öncesine göre değerlendirirsek tabii ki dil bariyeri burada, eee, bir şekilde bu anksiyete sebeplerine de, eee, sebep oluyor ama bunun dışında tabii, eee, benim sana tavsiye etmek istediğim, özellikle sosyal ortamlara girişte de sıkıntı yaşadığını söyledin. Bunların sebebi arkadaş ortamının olmaması mı yoksa yeni yerlere girme noktasında biraz daha kendini çekincede hissetmen mi?
Evet. Hı hı. Evet. Aslında yeni yerlere girme noktasında kendimi biraz, eee, çekincede hissediyorum. Yani, ben başkasına söylediğim zaman "Benim sosyal anksiyetem var." dediğimde bana gülüyor. Hani, "Hiç öyle bir insana benzemiyorsun." şeklinde. Gayet açık duruyorum ama içten içe böyle ayaklarımın geri gittiği, eee, bir noktada oluyorum. Emm, çekiniyorum, yani, tanımadığım insanlarla, eee, bir iletişim kuracağım zaman.
Anladım. Peki. Anladım. O zaman sana bütün bunların toplamında, böyle, biraz küçük tavsiyeler, eee, vermek isterim. Özellikle nefes egzersizleri günlük hayatında tabii ki b eee, bir profesyonel dışında senin uygulayabileceğin bu işte 4 saniye nefes al, 4 saniye tut, 6 saniyede ver gibi, eee, bu anksiyeteleri yaşadığında bunu yapabilme alışkanlığı birçok, ııı, zaman sana yardımcı olabilir. Eee, bu küçük adımlar, mesela sosyalleşme noktasında da, işte, eee, bir ortama girmekte çekinceler yaşadığını söyledin. İşte, kısa bir, eee, işte, küçük adımlarla başlamak, örneğin bir markete gittin, işte, eee, marketteki, eee, kasiyerle, eee, bir sohbet etme çabalaması, belki böyle şeylerle başlayabilirsin bir ortama girmekten çok, eee, ve de bunu tabii kafanda önce biraz pişirirsen önden, eee, pratiğini evde kimse yokken yapıp, bunu beyninde tekrar edersen, eee, muhtemelen, emm, eee, bir de yanlış yapmak yerine, eee, "Herkes hata yapabilir, bu da normal." deyip böyle kendini olumlayacak cümlelerle kendi kendine, eee, kendin telkin edersen, eee, sanırım bunlar birazcık daha yardımcı olabilir diye düşünüyorum.
Tabii. I hı. Evet. I hı. Olabilir. Tabii. <chuckles> Evet. Eee, çok teşekkür ediyorum. Eee, gerçekten o hatayla ilgili olan kısma, eee, %100 katılıyorum. Ben bu konuda da çok çekince yaşıyorum bence. Biraz hata yapmaktan, eee, korkuyor olduğum için de çekiniyorum. Eee, bunun üzerine, eee, düşüneceğim ve faydalı olduğunu, eee, düşünüyorum. Eee, çok teşekkür ederim önerilerin için.
Olabilir. Hı hı. Ne demek, umarım hepsi faydalı olur ve en kısa zamanda da normal senin, eee, normal hayatında anksiyete olmadan yaşarsın. Kolaylıklar diliyorum.
Umarım görüşmek üzere.